Mamma mia! Cioè io, poi, soffro particolarmente il freddo e quindi mi muovo proprio come una tartaruga in letargo, quindi molto piano, se è il caso magari accendo i riscaldamenti, perché mi piace muovermi in una casa calda, soprattutto d'inverno. Ehm, ques
Eh, immagino. Sì, sì, e ti s fa sentire anche più, appunto, a casa, <chuckles> scusando il gioco di parole, che una casa fredda non è accogliente.
No, ma è vero, cioè io Mamma mia, la casa fredda, mhmm, cioè faccio proprio fatica a muovermi, infatti, ehm, molto spesso, mio marito che sa e conosce cosa quali sono le mie abitudini, lui si sveglia molto spesso prima di me e accende i riscaldamenti perché sa che altrimenti sì, faccio proprio fatica a scendere dal letto. Ehm, allora, a quel punto
Ah, che cosa carina. Quello quello sbalzo termico dove ti puoi mettere anche 10 vestaglie addosso, ma continuerai a sentire freddo perché ormai nel lettino
Ah, sì. Sì, perché proprio è l'aria <chuckles> è l'aria pungente di casa che che arriva sul viso che proprio mi dà un fastidio incredibile. Ehm
Sì. E scusami, faccio una digressione: uhm, quindi immagino tu vivi in un posto freddo. Hai mai pensato di trasferirti da un'altra parte?
Sì. Allora mhmm, in realtà, non vivo in un posto no, non vivo in un posto freddissimo. Sono io che sono freddolosa, perché noi veramente abbiamo dei degli inverni particolarmente, mhmm, miti, non abbiamo degli inverni freddissimi. Ehm è che, mhmm, sono io proprio che, ehm, mi mi blocco col freddo. Ehm, comunque adesso ho comprato
Lavoro permettendo. Scusami? Okay. Okay. Vabbè, gene